Allora, ehm, mi io da piccolina ti avrei sicuramente detto i fumetti, la fumettista, quindi qualsiasi cosa, anche avere io libri pieni di fumetti, che li faccio io, li disegno io, una freelancer.
Okay. E su quello ci stiamo lavorando dai, ci stai lavorando.
Eh, sì, insomma <chuckles> o realisticamente adesso ti direi o la grafica, oppure, uhm, qualsiasi cosa che sia legato dal punto di vista dei siti web graficamente, che anche quello mi mi mhmm, mi voglio occupare espandere, uhm, della tua conoscenza.
Senti, ma ti faccio una domanda un po' diciamo, ehm, polemica se vogliamo, perché, ehm, in una, mhmm, diciamo, uhm, stagione del della creatività che è molto data in pasto alla ehm, ai computer, a internet, all'intelligenza artificiale, come pensi, di poter portare avanti il tuo lavoro da artigiano, in un certo senso, no? Da chi lo fa, ehm, pensando?
Ah. Ah, eh sì. <chuckles> Eh, sì. Mh. Mhmm, sì. Devo essere sincera, ci ho pensato già un paio di volte, anche perché l'intelligenza artificiale ormai è anche in grado di disegnare da sé, basta che gli scrivi qualcosa, una frase molto accurata, molto dettagliata, e l l'intelligenza artificiale ti consegna quello che tu hai richiesto. Però, ehm, benché io appunto non mi ritrovi in un futuro a fare il comic artist per questo motivo, sicuramente i siti web non possono essere fatti da computer, almeno non completamente. Il computer ha una certa grafica e tutto, è vero, ma i codici e le programmazioni che ci stanno dietro a volte è meglio se lo fa un n' essere umano e alla fin fine il mercato dell'arte diventerà qualcosa di più unico, di più artigianale e quindi anche più un po' costoso devo dire, perché siccome è unico, i pezzi sono unici, valgono. Quindi sicuramente questa parte dell'aspetto umano non verrà a mancare. L la comunità degli artisti, anzi, inizia a essere anche più grande, ehm, man mano che andiamo avanti, perché alla fin fine è un medium in cui l la gente si espre si esprime, esprime anche i propri comfort, ehm, oppure giusto per stare meglio, disegnare qualcosa, esprimere le angosce.
Ah. Certo. Ah. Beh, certo, ma questo Mhmm. È vero è vero, assolutamente vero. Ah. E questo anche grazie ai social, diciamo alla rete che sta che si può creare tra di voi.
Esatto, sì, sì.

Allora, devo essere sincera, mi piacerebbe farlo come lavoro, anche perché ho n ho finito la scuola da poco e quindi sto piano, piano cercando di inserirmi nel mondo del lavoro, ma riesco a fare qualche commissione. Sì, un po' più lavoro, ma sono per lo più disegni di personaggi che la gente richiede, più che di mie esperienze personali ovviamente.
Okay. Ah. Quindi per capire bene, una specie di lavoro su commissione, per creare personaggi non so di, ehm, fumetti, piuttosto che di piuttosto che, ehm
Sì, sì, sì. Oppure semplicemente la gente richiede già, loro hanno già un personaggio che hanno disegnato loro, fatto loro il design, il concept eccetera e richiedono che io lo disegno nel mio stile. Che è, sì cartoonesco, ma allo stesso tempo ci sono 1000 stili cartooneschi, quindi sceglierne 1 oppure 1 che sia personale e anche differente, rispetto agli altri è un po' più difficile, ma questo rende la cosa più unica ovviamente.
Ah. Ah. Vero, sì, ehm Certo. Ma senti, ma queste persone che ti chiedono e per le quali fai piccole commissioni, tu le hai trovate magari partecipando a delle convention di disegnatori a oppure a delle fiere, mi viene in mente del cosplay, cose cose di questo genere, oppure perché hai una pagina e ti fai pubblicità?
Sì, sì, esatto, è più principalmente quest'ultima, le pagine sociali, i media e cose del genere. Ehm, non sono una persona che va fuori n modo volenterosa ecco, sono abbastanza timida e introversa, ma
Ah, okay. Mh-mh. Però riesci a esprimere con il tuo disegno diciamo
Esatto riesco a esprimermi più con i disegni che a parole, e in questo modo riesco di più a condividerli online e lì riesco a trovare gente, perché ovviamente la comunità di artisti sui social è molto vasta. Ci sono un sacco tipi di artisti, di stili, di anche medium diff differenti, c'è chi disegna digitale, questa è la maggior parte una grande fetta, dell'intera comunità, però ovviamente c'è chi invece continua anche in tradizionale.
Immagino. Mh-mh. Lo dici tu. Tu lavori in tradizionale, da quello che mi sembra di capire o lavori anche in digitale?

Benché magari sia difficile trovare un, come dire un pubblico, che magari sod puoi soddisfare da questo punto di vista, perché ovviamente la gente in continuerà sempre a voler avere qualcosa di più semplice e veloce che costa meno.
Mh. Eh, purtroppo è così, è vero.
Eh sì. Però non secondo me non sparirà. Diventerà qualcosa una nicchia, qualcosa di particolare a di artigianale e che sicuramente che se qualcuno vuole commissioni a un artista dimostrerà che almeno al, uhm, fatto umano, c ci insomma ci tiene.
Mh. <chuckles> È vero, sì, sì, c'è c'è quell'aspetto quell'aspetto lì, che sicuramente fa parte anche di un aspetto estetico. Probabilmente i lavori fatti da voi artisti sono lavori, ehm, che comportano un pensiero, che comportano uno sforzo e sono anche più curati.
Sì. Sì, sì, sì. Eh, Infatti. <chuckles> Ecco, appunto. A me a volte piace vedere, mhmm, nei social, scorrere i video, di come la gente cerca di sostituire manifesti che trovano in giro con manifesti creati da loro stessi. Sullo stesso argomento e dico: "Eh, wow, lì si vede proprio la differenza e la mano che ci rimane dietro". Son davvero interessanti, sì.
Okay. <chuckles> Eh, beh, è un ottimo esercizio anche per tenersi sempre aggiornati, sempre creativi. Beh, io non posso far altro che che ringraziarti per aver risposto alle mie domande. Sono rimasta molto incuriosita di di quello che mi hai detto e in bocca al lupo.
Sì, sì, sicuro. Grazie a te. Grazie, mi hai fatto riscoprire qualcosa che avevo dimenticato, del appunto delle mie origini, molto interessante. Grazie mille.
Grazie a te.

In realtà lavoro di più in digitale perché allora, è un metodo un po' particolare per operare, per disegnare. Io di solito faccio gli schizzi solo in cartaceo e poi li trasporto nel tablet per poi digitalizzarli. Questo è un po' parti
Ah. Cioè? Ah. E come funziona questo passaggio, cioè devi na diciamo rifare il disegno in digitale? Lo fai con
Non c'è bisogno di rifarlo, basta che faccio una foto e la metto nell'applicazione di disegno, così semplice. Ma sì certo. La bozza è f è già fatta, poi io vado avanti con, uhm, i contorni, con i colori, con le sfumature e tutto il resto praticamente.
Ah certo, ce E po Ah. Ma è una roba veramente magica <chuckles> se ci se ci pensiamo. Quindi poi tu caricando questa fotografia praticamente tutte le modifiche che poi fai successivamente, credo su una tavoletta grafica o al PC, non non so, però poi rimangono sul file e il file definitivo sarà quello digitale.
<chuckles> Sì. Sì, sì, sì. Esatto, sì. Quindi io ho s 3000 sketchbook, 3000 libri pieni di cose in matita, in carboncino o colori a caso, però alla fin fine i prodotti finali verranno digitali.
Ah. <chuckles> Ma senti tu hai parlato appunto di film della scuola, quindi immagino che tu sia sia appena uscita da un liceo artistico, da una scuola che ti ha formato o è proprio una tua passione da autodidatta?
Sì, sì, sì. Allora, ehm, entrambi in realtà, perché sin da piccola ap come ti raccontavo prima, la passione per Monet oppure anche i fumetti in sé, esatto, mi son sempre piaciuti, ho sempre disegnato io per conto mio, anche senza cioè anche per sfogo in realtà, mhmm, lo trovo anche come un comfort, in poche parole.
Okay. Eh sì, è nata lì. <chuckles> Mh. Mh. Beh certo. Ha ha sen
Con la scuola ovviamente sono andata avanti, ma più dal punto di vista grafico, quindi ho cercato di inserirmi nell'ambito lavorativo. Infatti tutto quello che ri mhmm, ricorda i loghi, pubblicità, manifesti, anche l'impaginazione di libri, quello ho fatto più pratica a scuola, sì.
Mh. Quindi spazi diciamo da un lavoro più creativo ad un lavoro che è creativo ma più legato alla grafica. Ehm, <smacks lips> quindi nel futuro che cosa ti piace cioè se ti dovessi fare la classica domanda: "Che cosa vuoi fare da grande?" Di cosa mi potresti rispondere?
Sì, esatto. <chuckles>

Senti, ma ti è mai capitato di trasformare un'esperienza personale, mhmm, che hai fatto, in qualcosa di creativo?
Guarda allora, mhmm, sì, mi è capitato già un paio di volte prima, perché io sono un'artista, e di più in realtà anche di fumetti, quindi a volte mi piace sì trasformare quello che vivo, quello che vedo, sicu sicuramente soprattutto quello che visito in poi esp qualcosa di creativo. Esperienze sì, sì ad esempio viaggi, in giro. Sì, mhmm, da poco sono stata a Parigi, ho visitato sia il Louvre che tutti i vari musei.
Ah. Che bello. Mh-mh. Che bello. Ma ecco fammi un esempio. Oh, che meraviglia.
Sì, mi piace molto visitare queste cose, perché, uhm, a punto di vista culturale mi interessa molto la storia. E quindi, uhm, visitare anche le città, imparare la storia dietro vari monumenti, varie cose che succedono, sono davvero interessanti e quindi mi piace poi cercare di trascrivere, cosa è successo in questo avvenimento, in qualcosa di creativo, quindi in un fumetto.
Mh-mh. D'accordo ma tipo tu hai preso ispirazione, da qualcosa che hai visto nel tuo ultimo viaggio e l'hai trasformata in una storia? Ho capito bene? A fumetti, giustamente.
Sì. S sì. Sì, sì, sì, esatto, imparando di più sulla Francia, ad esempio, uhm, su uhm, proprio e s più specifico sugli impressionisti, perché mi interessavano di più loro, sulle loro tecniche quindi, sui quadri, su Monet, che in realtà è anche un il mio artista preferito. Ho cercato di applicare questi vari spunti, che avevo ricevuto a Parigi, nell'arte in sé, quindi in disegni veri e propri, applicando lo stile che avevo appreso.
Beh. <snorts> Queste molto be Quindi tu sei diciamo, hai fatto degli studi di storia dell'arte, oltre a essere un'artista, sei anche appassionata proprio della storia degli artisti. Ehm, qua quale cioè immagino, somma, a Parigi ci sono un sacco di opere di impressionisti. Qual è quella che ti suscitato, più ispirazione per poter fare poi la tua opera creativa?
Sì, sì, sì, sì. Sì. Eh, infatti, sì.